Ciao, oggi mi rivolgo a te per un problematica, diciamo un pensiero che, ehm, mi rendo conto di avere nell'ultimo periodo. Ehm, praticamente, mhmm, <smacks lips> non lo so, mi sembra che quando ho del tempo libero, ehm, io stia perdendo tempo, ehm, mi praticamente mi sembra che magari se dedico del tempo ad altre cose, che non siano il lavoro o la cura dei miei figli o, non so, la la la casa, mi sembra di essere nel posto sbagliato ecco, quindi magari, non so, se decido di portare mio figlio al cinema, quelle 2 o 3 ore penso: "Avevo la" "da piegare, magari" ..."un'altra vo lavastoviglie", ecce quindi, ehm, non riesco Tempo libero di fatto. hai dei consigli o dei suggerimenti
Mh. <coughs>
ehm, per riuscire un po' a uscire da questo da questo circolo vizioso, inso
Certo, ma ti volevo chiedere: ma era sempre così o negli ultimi tempi è successo qualcosa in particolare?
Ma non è successo nien di di particolare p ehm, an sai sul di non fare ni